เออ คุณมีหนังเรื่องไหนไหมคะ ที่ทำให้คุณน่ะคิดถึงความทรงจำเก่า ๆ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ?
โอ้ ครับ ด ก็จริง ๆ ก็มีเยอะนะ เพราะว่าตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยผมเป็นคนที่ เอ่อ มีโอกาสได้ดูภาพยนตร์เนาะค่อนข้างเยอะมาก เยอะมากจริง ๆ เท่าที่นึกได้ อย่างถ้าให้จำความได้เนี่ยจะเป็นเรื่องหนึ่งเลยที่พอดูเราก็จะนึกถึงวัยเด็ก เด็กที่หมายถึงแบบว่า เอ่อ อนุบาลเลยอะนะ แบบ ว่า อนุบาล ก็คือ ประมาณ 5 ขวบ หก ขวบเลย อะไรอย่างเงี้ย เอ่อ เป็นหนังเรื่องที่ ที่บ้านผมเปิดบ่อยมาก
อือฮึ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ ไปไกลเลย น นะ <chuckles> เออ ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ อืม หนังแนวไหนคะ?
เอ่อ เป็นเรื่อง อ "Terminator" ภาค สอง
อ๋อ โอ้โฮ ภาค 2 เหรอ อ้าว ล ช ช ไม่ชอบภาค หนึ่ง เหรอคะ อืม ภาค 1 มันดัง อ๋อ <chuckles> ขนาดนั้นเลย เหรอ? โอเค เข้าใจแล้ว
คนเหล็กเนี่ยครับ ใช่ คนเหล็กภาค สอง เอ่อ ภาค หนึ่ง ผมเกิดไม่ทันไง <chuckles> ใช่ ๆ ผมเกิดมาจำความได้ก็ภาค 2 แล้ว ซึ่งมีโอกาสได้ดูบ่อยมาก ถ้าจำไม่ผิดอะนะ ก็คือแบบว่า เอ่อ แทบจะ 2-3 เดือนดูครั้งหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย จน ล จนจำได้
อืม ใช่ค่ะ เข้าใจแล้ว อืม อืม ขนาดนั้นเลย
จนจำรายละเอียดได้ค่อนข้าง เยอะ เลยสำหรับหนังเรื่องนี้ แล้วก็
เออ อ๋อ แสดงว่าอันนี้ไม่ได้ไปดูที่โรงสิคะ มาดูที่บ้าน ที่แบบสมัยก่อน ม เป็น เป็นเทปไหมคะ เป็นวีดีโอเทปไหมคะ หรือยังไงคะ?
อือ เออ ถ้าผมจำไม่ผิดสมัยนั้นก็คือเป็นแผ่นหนังเลยครับ ไม่ใช่ซีดี ไม่ ๆ ๆ ไม่ใช่ซีดี ก่อนหน้าวิดีโอด้วย มันจะเป็นแผ่นเหมือนแผ่นเสียงใหญ่ ๆ อะครับ
อืม เป็นซีดีเหรอคะ? อ๋อ เป็นซีดีแล้ว เป็นแผ่นหนังเหรอ? ดีวีดี อ๋อ เออ ขนาดนั้นเลยเหรอ คะ?
ใช่ แล้วก็มีโอกาสได้ดูกับแผ่นเสียงใหญ่ ๆ นั้นเลย Terminator ภาค 2 เอ่อ ซึ่งผมแบบว่า อ เวลาถ้า ถ้าเกิดตอน ตอนที่โตมาแล้วอะเนาะ แล้ว แล้วมีโอกาสได้ดูเรื่องนี้ หรือเห็นหนังเรื่องนี้ ก็จะนึกถึงแบบว่า โอ้โฮ บรรยากาศตอนเด็ก ๆ บ้านหลังแรกที่โตมา ตอน เอ่อ ความรู้สึกตอนอนุบาล ตอนที่เราแบบว่า เอ่อ ใช่ ตอนที่โลกมันยังไม่ร้อนขนาดนี้ ตอน ที่ อา ใช่ ตอนที่ขนมกินเมื่อไรก็ได้
อ้าว อ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อืม เข้าใจเลย อืม ตอนนี้ถึง อืม เข้าใจ แสดงว่าพอ พอ พอ ทอ ดูหนังเรื่องนี้ปุ๊บ ก็จะนึกถึงบ้านตอนบรรยากาศที่บ้าน ตอนที่เราเคย เอ่อ ดูหนังเรื่องนี้ตอนเด็ก ๆ แถมก็พาลไปนึกถึงเรื่องอื่น ๆ ขนมเอย บรรยากาศเอย อากาศเอย อะไรประมาณนี้ไหมคะ หรือยังไงคะ? เออ โอเคค่ะ อืม
ครับ ใช่ ๆ ๆ ใช่ครับ เพราะว่า เอ่อ พอย้อนไปยุคนั้นเนี่ย มันก็จะมีหลาย ๆ อย่างที่เป็นแบบว่า เป็นความเฉพาะในวัยเด็กอะเนาะ แบบว่า ถ้าผมนึกออกก็จะมีอะไรอะ อา มีเปาบุ้นจิ้น จั่นเจา เปาบุ้นจิ้น สมัยนู้น
อืม ค่ะ อือฮึ อืม เวอร์ชันไหนคะเนี่ย? <giggles> มันมีอยู่หลายเวอร์ชันอยู่นะ
เอ่อ อ๋อ เหรอ ผมไม่ได้ดูเวอร์ชันอื่นเลย เวอร์ชันที่จั่นเจาเท่ ๆ อะ ผมยาว ๆ อะ
อืม อือฮึ อือ อืม
น่าจะเวอร์ชันแรกแหละมั้ง แล้วก็ อือ
หือ มันมีเวอร์ชันก่อนนะ นั้นอีกนะ <chuckles> โอเค ไม่เป็นไรค่ะ ใช่ ๆ ๆ
อ๋อ มีก่อนหน้านั้นแล้วเหรอ? ผมไม่แน่ แล้วก็ เอ่อ ในขณะเดียวกัน ถ้าตอนเช้าช่อง 9 ก็จะมี Sailor Moon กับ Dragon Ball อือฮึ อะไรอย่างงั้นน่ะ แบบว่า อืม โตมายุคประมาณนั้น แล้วก็แบบว่า เอ่อ พอ พอเจอสื่อที่มันเกี่ยวข้องกับยุคสมัยนั้นน่ะ บางทีมันก็นึกย้อนไปถึงตอนเป็นเด็กที่แบบว่า เออ อนุบาลไปโรงเรียน ก็เล่นกับเพื่อน อะไรอย่างเงี้ย แบบว่าไม่ได้มีความตึงเครียดอะไรมากในชีวิต นอกจากนั้น อีกเรื่องหนึ่งที่ผมนึกออกว่าตอนเด็ก ๆ ดูบ่อย ๆ เนี่ย ผมชอบดู The Mask The Mask หน้ากากเทวดา อ่า
อือฮึ อืม โอ้โฮ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อะฮะ ค่ะ เออ ที่ ที่ อา ใครนะ? ใคร ชื่ออะไรคะ? เล่น จำไม่ได้เหมือนกัน อา! Jim Carrey เขาดังมาก ๆ เลยเนาะ อืม ตอนนั้นน่ะ
Jim Carrey ใช่ ใช่ ๆ ๆ เป็นเรื่องที่แบบว่าผมชอบดูมากเลย คือหมายถึงว่า ตอนเด็กอะเรามีเวลา แล้วบางที ถ้าคุณนึกภาพเด็กออกก็คือจะชอบดูอะไรซ้ำ ๆ
อืม ค่ะ อา อืม ๆ ๆ เป็นเหมือนกันเลยค่ะ <chuckles> ใช่ ๆ ถ้าวันไหนสนุก
ดูอะไรซ้ำ ๆ เดิม ๆ บ่อย ๆ ซึ่ง เอ่อ ซึ่งผมก็มีโอกาสได้ดู The Mask เนี่ย ตั้งแต่เป็นแผ่นใหญ่ ๆ แผ่น เหมือนแผ่นเสียงน่ะ แล้วก็คือดูจน ดูจนมันเสียอะ แล้วหลังจากนั้น ผง จำได้ว่า ผมก็งอแงไปนานเลย จน เอ่อ ที่บ้านก็ซื้อ เอ่อ พอเปลี่ยนจากช่วงแผ่นเสียงมา มันก็เป็นช่วงวิดีโอเนาะ วีดีโอเทป อือ ที่บ้านก็ซื้อวีดีโอเทป The Mask มาให้ดู <chuckles> อือ ใช่ อืม ครับ
อือ ค่ะ อือฮึ เออ อือฮึ อ๋อ เหรอ? อือ อืม ค่ะ อือฮึ อืม แล้ว อ้าว เหรอค่ะ? อือฮึ อืม อือ
เออ ซึ่ง หลังจากนั้นเนี่ย ผมก็ยังดูอยู่ อย่างต่อเนื่องอีกนานเลยจน จนโตมากขึ้นแล้ว จนเลิกดูไปเอง อะไรอย่างเงี้ย ใช่ เพราะว่าเราแทบจะจำมุกทุกอย่าง หรือว่า เอ่อ แทบจะทุกบรรยากาศในหนังได้ อะไรอย่างเงี้ย ใช่
เออ เหรอคะ? อือ ว้าว อือ ๆ ค่ะ โอ้โฮ ก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่า เป็นความทรงจำดี ๆ เนาะ อืม ค่ะ ค่ะ
ใช่ ๆ แต่ถ้าเทียบกับเด็กรุ่นเดียว เดียวกัน คนอื่น ๆ เนี่ย เขาก็อาจจะดูแบบว่า อะไรนะ ไอ้มดแดง อะไรอย่างเงี้ย สมัยนั้นเนาะ ซึ่ง ซึ่ง เอ่อ ผมไม่ค่อยได้ดูไอ้มดแดงเท่าไร มันอาจจะแบบว่า เวลามันไม่ตรงกัน หรือ กับที่ ที่ทีวีอะฉายอะ ตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าทำอะไรอยู่ มันแค่ ครับ
ค่ะ ค่ะ อืม อืม อ๋อ ไอ้มดแดง นี่มันถาย ตอนเย็น หรือว่าตอนเสาร์อาทิตย์ ช่อง 9 อสมท. อะไรประมาณนั้นไหมคะ แบบนั้น ตอนสมัยนั้นน่ะ?
อา ถ้าจำไม่ผิดมันฉายตอนเย็นนะ
อ้อ เรื่องนี้ฉายตอนเย็น อ๋อ คุณก็เลยแบบอาจจะไม่ ไม่ได้สะดวกดูเวลานั้นน่ะเนาะ อืม
ตอนเย็นแบบ เอ่อ ผม ใช่ ๆ ใช่ มันจะมีตอนเย็น แบบว่า ก่อนละคร หลัง ก ก่อนละครก่อนข่าวอีกทีหนึ่งมั้ง นี่ถ้าผมจำไม่ผิด ใช่ ผมก็จะไม่ ไม่ค่อยได้ดูเวลานั้น
อือฮึ ค่ะ เออ เออ น่าจะประมาณ ห้า โมงเย็นไหมคะ? ตอนนั้นน่ะ แบบมันจะมีช่วงแบบว่ารายการของเด็ก ๆ อะ ช่วงประมาณ 5 โมงเย็น แบบว่าเด็กเลิกเรียนแล้ว อาจจะแบบว่า ค่ะ ทำการบ้านเสร็จแล้ว อะไรอย่างเงี้ย จะมีตอน 5 โมงเย็น อะไรอย่างเงี้ย ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ มีประมาณนี้เนาะ
อืม ๆ น่าจะประมาณนั้น ใช่ อา ๆ ๆ ใช่ ๆ ซึ่งเวลานั้นน่ะ ผมจะไม่ได้ดูเลย ซึ่ง เอ่อ เวลาไปคุยกับเพื่อน ก็จะคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง เพราะเราไม่ได้ดูตรงนั้น เราดูแค่เช้าวันอังคาร เอ๊ย เช้าวันเสาร์อาทิตย์ <chuckles> ก็เลย ก็อย่างอันนี้ก็เป็น เป็น เอ่อ เรียก เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ หรือว่าเป็นสื่อที่เวลาเจอ หรือว่าได้เห็นเนี่ย ก็จะนึกถึงวัยเด็กแบบ เด็กขนาดนั้นเลย อะไรอย่างงั้นนะครับ
อะฮะ ค่ะ อืม ค่ะ <chuckles> โอเค อา ค่ะ อืม ค่ะ อุ๊ย ล แล้วมี มีหนังเรื่องอื่นแบบเป็นพวกหนังไทยบ้างไหมคะ? เอ่อ มี ป มีหนังจีนนั้น ใช่ไหม ที่เป็นเปาบุ้นจิ้น ใช่ไหมคะ แล้วก็มีหนังฝรั่ง อะ อย่าง The Mask นะคะ แล้วก็มี อ่า Terminator แล้ว ทีนี้อะหนังไทยล่ะคะ มีบ้างไหมคะ ที่นึกถึงตอนทรง ความทรงจำเก่า ๆ ตอนเด็ก ๆ อะไรแบบเนี้ย ที่เราชอบอะค่ะ มีบ้างไหมเอ่ย?
ครับ ครับ อ๋อ ก็อาจจะต้องบอกว่าหนังไทยจริง ๆ แล้วไม่ค่อยมีเลย คือผมไม่ค่อยได้ดู ใช่ จ ผมไม่ค่อยได้ดูหนังไทยจริง ๆ คือ เอ่อ ถ้าหลังจากพวกที่แนะ เออ พูดถึงก่อนหน้าเนี้ยอะเนาะ ผมก็จะข้ามไปดูแบบว่า
อืม เป็นยังไงคะ? ไม่ค่อยมีความทรงจำ เออ อือฮึ ค่ะ อือฮึ
ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นคือ เอ่อ ที่บ้านติดยูบีซีซึ่งมันก็จะมีเป็น เอ่อ เป็นช่องหนังฝรั่งไง
อืม เคเบิลทีวีอะเนาะ อือฮึ
อา ใช่ ๆ เหมือนเคเบิ้ลทีวี แต่ว่าก็จะเป็นช่องหนังฝรั่งเยอะ ๆ เลย อะไรอย่างเงี้ย อ ก็กลายเป็นว่าผมก็ยัง วนเวียนอยู่กับหนังฝรั่ง การ์ตูนฝรั่ง อะไรอย่างงี้ เสียมากกว่า ซึ่งอันที่จริงแล้วมันก็มีอีกหลายเรื่องอะนะ ที่แบบว่า
ค่ะ อืม อืม อา ฮ เข้าใจเลยค่ะ
ใช่ เอ่อ หลาย ครับ
อืม แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อย่างการ์ตูนญี่ปุ่นยอดนิยม อะไรต่าง ๆ อะ ได้ดูบ้างไหมคะ แบบว่าที่มันเป็นภาพยนตร์ แอนิเมชัน ไรพวกเนี้ย มีบ้างไหมอะคะ ที่ชอบแบบดูตอนนั้นน่ะค่ะ?
เอ่อ ที่เป็นภาพยนตร์เลยก็จะไม่มี แต่ว่า เออ จะมีเรื่องหนึ่งที่ผมติดมากเลยตอนสมัยมัธยม เอ๊ย ไม่ใช่มัธยม ต้องบอกว่า ป ป.3 ป.4 เอ่อ จะชื่อเรื่องว่า Rave เป็นการ์ตูน เป็นการ์ตูนที่ฉายทาง ทางยูบีซีแล้วก็มันจะฉายตอน ตอนเย็นเนี่ยแหละ 4-5 โมงเย็น แล้วก็ คือพอ
อือฮึ อือฮึ ค่ะ อ้อ เหรอคะ? อืม อืม มันเป็นยังไงคะ? อือฮึ อ๋อ อะฮะ ฉายทุกวันไหมคะ?
ส่าย ฉายทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ใช่ แต่ว่า เอ่อ แต่ว่ามันจะเป็น ไม่ได้พากย์ไทย ก็คือเป็นการ์ตูนพูดกันภาษาอังกฤษ แล้วก็ มีซับภาษาอังกฤษ <chuckles> ซึ่งผมก็ดูไม่รู้เรื่องในตอนแรกอะนะ
จันทร์ถึงศุกร์ อืม เป็นตอน ๆ เค เหรอคะ? อืม เออ เหรอคะ? เออ <chuckles> เหรอ? เอ๊ย แต่ทำไมถึงชอบดูอะคะ? มันมีแบบอะไรที่ชอบดู แบบภาพของการ์ตูนน่ารัก หรืออะไรยังไงคะ? เนื้อเรื่อง
อ่า ซึ่งตอนนั้นผมก็ดู เออ ผม อา ใช่ ผม ผม ผมชอบใน ในความเป็นแอกชันแล้วก็เนื้อเรื่องของเขา
อืม
ที่แบบว่า เออ ตอนแรกเราก็ดูไม่รู้เรื่อง ไป ๆ มา ๆ เราก็ดูจน เราก็สงสัยในภาษาอังกฤษ เออ เราก็พยายามที่จะแบบ เอ่อ คือมันมีซับภาษาอังกฤษขึ้นเนาะ อันนี้คือข้อดี เราก็เลยพยายามที่จะแปล แบบว่ามี Dictionary ตอน ต เราก็ใช้ Dictionary เป็นแล้วเนาะ ใช่ไหม เราก็ อ่า พยายามแปล แล้วก็พยายามปะติดปะต่อ ร่วมกับไปซื้อหนังสือการ์ตูนมาอ่าน
อือฮึ ดูภาพไม่เข้าใจ อืม ค่ะ ค่ะ อา อ๋อ เออ ๆ ๆ ค่ะ อืม อ๋อ หนังสือ การ์ตูนเรื่องเนี้ยนะคะ
ห้า เทคกะหนิก ใช่ ๆ ซึ่งมันก็เป็นหนังสือการ์ตูนที่ดังอยู่นะ มายุคเดียวกับ ONE PIECE เนี่ยแหละครับ แต่ว่าจบไปแล้ว อืม ซึ่งผมก็ เอ่อ ติดอยู่ช่วงใหญ่ ๆ เลย แล้วก็ เอ่อ หลังจากซื้อหนังสือการ์ตูนเก็บเนี่ย นาน ๆ ทีผมก็จะหยิบมาอ่านอีกสักรอบหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็ทำให้ เอ่อ นึกย้อนไปถึงวัยประถมได้เหมือนกัน
อา โอเค ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อื้อฮือ อืม เออ แล้วทีเนี้ยถามหน่อยสิคะ การ์ตูนเรื่องนั้นน่ะมันเป็นแนวไหนคะ เนื้อเรื่องมันเป็นยังไงบ้างคะ เล่าให้ฟังคร่าว ๆ ได้ไหมอะคะ?
ครับ เอ่อ ลักษณะก็คือจะเป็นแบบ การ์ตูนผจญภัย เนี่ยแหละครับ แบบว่าพลังมิตรภาพ มี พระเอกก็มีเพื่อนหลาย ๆ คน อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ผจญภัย โดยเนื้อเรื่องหลัก ๆ แล้วเนี่ย มันคือว่า เอ่อ มันจะมีหิน สอง ชนิดที่เป็นหินวิเศษ หินแห่งแสงสว่างแบบหินแห่งความมืด ซึ่งถ้าใครที่ถือหินพวกเนี้ย ก็จะได้รับพลังวิเศษ แต่ประเด็นคือว่า อย่างไอ้หินแห่งแสงสว่างเนี่ย มีแค่ก้อนเดียว ถือได้คนเดียว แต่ไอ้หินแห่งความมืดเนี่ย คือ เอ่อ เป็นหินก้อนใหญ่ ๆ ที่ ที่มันเกิดเหตุการณ์สู้กันแล้วรอบหนึ่ง แล้วหิน อ แห่งความมืดมันกระจัดกระจายไปทั่วเลย ทีนี้ไอ้เศษเล็ก ๆ ที่แต่ละคนถือเนี่ย ก็คือกลายเป็นตัวร้ายที่แบบว่า เออ มีพลังพิเศษมา แล้วก็มา มาต่อสู้กับพระเอก อ ซึ่ง
ค่ะ อืม ค่ะ เออ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อือฮึ อืม ค่ะ อ๋อ อืม อืม ต่อสู้กันกับพระเอก อืม
ใช่ ใช่ ซึ่งเป้าหมายของพระเอก ก็คือ จะต้องไล่ทำลายไอ้หินความมืดเนี่ย ทำลายไปให้หมด รวมถึง รวมไปถึงตัวหัวหน้าของ เอ่อ ของ เอ่อ คนที่ผลิตไอ้หิน หินได้ก้อนเนี่ยขึ้นมา ใช่ ซึ่งจริง ๆ แล้ว เริ่ม ต้นน่ะหิน 2 ก้อนเนี่ย มันเกิดจากการที่แบบว่าเหมือนเป็นประเทศ 2 ประเทศ ที่เขาทำสงครามกัน แล้วก็ เอ่อ พัฒนาอุปกรณ์ น ในการรบกัน ก็หมายถึงว่า มันก็แฟนทาซีพอสมควรน่ะ ก็คือพัฒนาเวทมนตร์ออกมา เป็น ในลักษณะเป็นหินศิลาวิเศษที่เอามาสู้กัน
อา อ๋อ อือฮึ อือฮึ อือ ค่ะ เออ อือฮึ อืม ค่ะ อืม อ๋อ โอเค ก็คือเป็นการ์ตูนเรื่องนี้ที่คุณน่ะ อ่า ได้ เล่น ได้ดูตอนเด็ก ๆ นะคะ แล้วก็อยากจะแบบ ทำให้อยากจะอ่าน อ่า เข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น แล้วก็แถมไปอ่านหนังสือการ์ตูนเพิ่มขึ้นอีก อะไรเงี้ย อา โอเคค่ะ แล้วปัจจุบันนี้เรื่องเนี้ยมันจบไปแล้วใช่ไหมคะ? อือ
ใช่ ครับ ใช่ ใช่ ครับ ครับ แล้วก็ อ่า ปัจจุบันเรื่องนี้จบไปแล้ว แต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดจะมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะที่แบบว่า เอ่อ สนุกไม่แพ้กัน เลย ก็คือชื่อเรื่อง RANMA RANMA ½ RANMA เอ่อ มัน
ค่ะ ค่ะ อืม เหรอคะ เรื่องอะไรคะ? เป็นยังไงเอ่ย มันเป็นกัน การ์ตูน ญี่ปุ่นเหรอคะ?
ใช่ เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นจะเป็น ให้อารมณ์คล้าย ๆ ซิตคอมเนี่ยครับ ก็คือเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้เดินทางไปไหนไกล ก็คือว่า เป็นชีวิตประจำวันของคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งตัวเอกเนี่ย เขาเป็นนักต่อสู้ที่แบบว่าใช้วิทยายุทธจีน อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็มีโอกาสได้เดินทางไปฝึกฝนการต่อสู้ ใช่ไหม ทีนี้ เอ่อ เขาไปฝึกที่หนึ่งที่มันเป็นบ่อน้ำต้องคำสาป ซึ่งใครที่ตกบ่อน้ำไปเนี่ย มันก็จะโดน โดนสาปซึ่งมันมีหลายบ่อเลย แบบมีเป็นร้อยบ่อเลย แล้วตวย ตัวเอกเนี่ย เขาดันตกไปในบ่อที่ โดนสาปให้เป็นผู้หญิง ส่วนพ่อ พ่อของพระเอกเนี่ย ที่เดินทางฝึกด้วยกันเนี่ย โดน ตกไปในบ่อที่ โดนสาปให้เป็นหมีแพนด้า
ค่ะ ค่ะ อืม อือฮึ เหรอค่ะ เออ อ้อ เหรอ <chuckles> เอ๊ย น่าสนใจมากเลย อืม อ้าว เหรอ <chuckles> อ้าว เหรอ เออ โอเค
แล้ว เงื่อน เงื่อนไขของคำสาป ก็คือว่า เนี่ย ถ้าโดนน้ำร้อนเนี่ย จะกลาย อ่า จะกลับมาเป็นร่างเดิม แต่ถ้าโดนน้ำเย็นเนี่ยจะกลายร่างไปเป็น อ่า อย่างพระเอกเนี่ย ก็คือ โดนน้ำเย็นจะกลายร่างไปเป็นผู้หญิง ถ้าโดนน้ำร้อนจะกลับมาเป็นผู้ชาย ใช่
อืม ค่ะ อ๋อ อ๋อ เหรอคะ อ๋อ มีอย่างงี้ด้วย เออ แปลกดีเหมือนกันนะในเรื่อง น่าสนใจมาก อืม
อับ ใช่ พ ล แล้วพ่อเขาก็เช่นเดียวกัน ถ้าโดนน้ำร้อนก็จะเป็นคนธรรมดา แต่ถ้าโดนน้ำเย็นก็จะกลายเป็นหมีแพนด้า ทีนี้ เอ่อ เรื่องอะมันก็ไม่ได้ซับซ้อนเท่าไร แต่หมายถึงว่า มันก็มีประเด็นอยู่ตรงที่ว่า เอ่อ พ่อเขาเนี่ย ที่เป็นนักสู้คนหนึ่งเนี่ย ได้มีการตกลงกับเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งที่เป็นนักสู้เหมือนกันแบบว่าศิลปะการต่อสู้เนี่ยว่า ถ้าวันหนึ่งมีลูกแล้วเนี่ย จะให้ลูกมาแต่งงานกัน
อืม อืม อือฮึ อืม ค่ะ <chuckles> อ้าว เหรอคะ? อ้าว
ทีนี้ เอ่อ ใช่ ในเรื่องอะนะ ก็คือ ทีนี้ เอ่อ ฝั่งที่โดนสาปเนี่ย คือเขาก็มีลูกชายไง เขาก็จะเอาลูกไปแต่งงานกับลูกอีกบ้านหนึ่งที่มีลูกสาว ใช่ แต่ว่าใน ใน
ค่ะ อืม อ้อ เหรอคะ? อา โอเค ความบันเทิงเริ่มเกิด <tsk> <chuckles> อือ
เอ่อ ในความปั่นป่วนของเขา คือมันเป็นการ์ตูนตลกอะนะ แต่ว่าในความปั่นป่วนของเขาก็คือว่า เอ่อ ลูกสาวเขาก็ เอ่อ ไม่ ไม่เห็นด้วย หรือว่าไม่ได้ชอบคนที่โดนสาปอะ เออ แล้ว แล้วตกลงจะเป็น เออ หมายถึงว่า แล้วตกลงเขาจะต้องแต่งงานกับผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่ อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่า ไอ้ตัว ตัวพระเอกก็คือโดนสาปไง เพราะว่าบางทีเดี๋ยวก็เป็นผู้ชาย เดี๋ยวก็คือผู้หญิง แล้ว
ค่ะ เออ อืม ทำยังไงคะ? อ๋อ ค่ะ ๆ อืม ใช่ไหม? อ๋อ มันก็เลย ความ มีความสับสนตรงนี้เนาะ อ๋อ โอเค อืม
แล้วพอ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวแบบว่า เอ่อ เหมือนถึงว่าค่อนข้างออกไปทางตลก ประมาณนี้มากกว่า ไม่ได้มีอะไรซีเรียสจริงจัง ก็คือแบบตลกจบเป็นตอน ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่
อืม อืม เข้าใจเลยค่ะ อา โอเค เออ แล้ว แล้วอย่างเงี้ยค่ะ มันมีการ์ตูนเรื่องไหนไหมคะ? ที่ทุกวันเนี้ยคุณมีการกลับไปอ่านมันซ้ำอีกครั้งบ้างอะค่ะ อย่างเงี้ยค่ะ?
เออ คงจะเป็น Dragon Ball นะครับ <chuckles>
อืม โอเค แล้วพอกลับไปอ่าน Dragon Ball น่ะค่ะ รู้สึกยังไงคะ? แตกต่างยังไงกับครั้งแรกที่อ่าน ม กับตอนที่กลับไปอ่านครั้ง อีกครั้งหนึ่งไหมอะคะ? ระหว่างครั้งแรกกับครั้งล่าสุดเนี้ยอะค่ะ อือฮึ
ใช่ ครับ คือประเด็น คือ Dragon Ball มันยังไม่จบ <chuckles>
ค่ะ อืม ยังไม่จบอีกเหรอคะ <chuckles> มันนานมากเลยนะคะ
ใช่ คือ หมายถึงว่าใน ในภาคดั้งเดิมเนี่ย มันมีการเหมือน เหมือนจะจบไปแล้วรอบหนึ่งกับ เอ่อ คนเขียนคนเก่า แต่ว่าอาจจะด้วยความขายดี อาจจะด้วยความขายดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย คนเขียนคนนั้นเนี่ย เขาก็ยังต้อง เอ่อ ทำภาคต่อออกมาอีกจน จนถึงจุดหนึ่งที่เขาเสียชีวิต ล ใช่ แล้วก็มีลูกศิษย์เขาเนี่ย ที่ต้องมารับช่วงต่อในการเขียนภาคต่อต่อไปอีก แล้วปัจจุบันมันก็ยังไม่จบ <chuckles>
เออ ค่ะ อ๋อ นักเขียนคนเก่าอะค่ะ อืม ค่ะ อืม ยังมีแฟน ๆ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ปัจจุบันลูกศิษย์มาเขียนช่วงต่อกับนักเขียนคนเดิม ก็ยังเขียน ไม่จบ เป็นเพราะว่ามันขายดิบขายดีไหมคะ? มันยังมีแฟน ๆ ติดตามเยอะก็เลยไม่จบ
ใช่ครับ อืม ใช่ ๆ เออ ส่วนหนึ่งผมก็มองว่ามันขายดีด้วยแหละ แล้วก็ เอ่อ วิธีการในการเล่าเรื่องเนี่ยเหมือนมันไปได้เรื่อย ๆ แหละ เพราะว่าคือตัวเอกหลัก ๆ เขาก็ไม่ได้มีอะไร เขาก็นอกจากปกป้องโลกแล้ว ก็คือตามหาคู่ต่อสู้ที่เก่งขึ้นไปเรื่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย ดังนั้นมันก็เลยเขียนได้เรื่อย ๆ มากกว่า แล้วก็การ์ตูนต่อสู้กันเนาะ เด็กผู้ชายชอบอยู่แล้ว ยุคสมัยไหนก็เป็นอย่างงั้น
อืม อือฮึ อืม อือฮึ อืม โอเค อือฮึ อืม เข้าใจเลยค่ะ เออ แล้วอย่างงี้ค่ะ พอคุณแบบว่ามีความผูกพันกับการ์ตูนเรื่องต่าง ๆ ที่คุณดูในวัยเด็กอะนะคะ อย่างเงี้ย ถ้าหากว่าในเวลาวันหนึ่งค่ะ ลูกของคุณนะคะ เอ่อ ที่คุณบอกว่าคุณมีลูก ใช่ไหมคะ ลูกของคุณโตขึ้นมา คุณจะแนะนำให้ลูกคุณน่ะมีโอกาสได้ดู เอ่อ หนัง การ์ตูน หรือว่าหนังเรื่องไหนที่คุณประทับใจบ้างไหมคะ? หรือยังไงคะ?
ใช่ครับ ครับ โอ้โฮ ก็คงให้ลองหมดเลยอะครับ แล้วก็เขาชอบไม่ชอบเรื่องไหนก็เดี๋ยวว่ากันอีกที <chuckles>
อืม อา โอเค ก็คือจะต้องลองทุกเรื่องที่คุณชอบหมดเลยเนาะ อืม น่าสนใจมากเลยค่ะ
ครับ อา ใช่ ถ้ามีโอกาสก็จะเอามาแนะนำให้ อะไรอย่างเงี้ย
อา โอเค โอเคค่ะ โอ้โฮ วันนี้ก็แบบว่า เล่าแล้วก็แบบว่าฟังเพลินเลยนะคะ สนุก แล้วก็สนุกตามไปด้วยค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะ สำหรับวันนี้อะค่ะ สวัสดีค่ะ
เช่นกันครับ สวัสดีครับ